Ah, oh. Kasi kung ako naman, eh kung, ah, paano ko 'to gagamitin, eh, gagami gagamitin ko 'to bilang pribilehiyo sa pagpunta naman sa mga iba't ibang lugar. Siyempre, sa mahal ng pamasahe, 'di ba? Mga eroplano, barko, at least mayroon na'kong tsansa na makabiyahe nang libre.
Oo. Oh. Opo. Ah. Pre Tama. Ma
'Di ba? So, do'n ko naman siya gagamitin. Para maging maayos 'yong ano, maging libre 'yong aking pamasahe at maka hindi lang 'yon, kasi puwede rin akong pumunta ng hotel na hindi ako nakikita, 'di ba? 'Yon. So at least, mayroon akong ano, tawag dito, may tsansa akong mapuntahan ang gusto kong lugar, 'yan. Do'n ko naman siya gagamitin.
Parang sulitin mo na lang talaga. Oo. Oo. Oo. Oh, tama. Tama din. Ako siguro pagdating din sa mga ganyan, sa mga personal na talaga ano personal na gusto, iga-grab ko din yang sinabi mo, kasi maganda siya, eh, 'di ba? Lalo na ngayon ang mahal ng pamasahe ng eroplano, libre ka lang.
Ikaw ba? Oo. Oo. Oo, tama. Opo 'yong eroplano pa lang tataasan mga gasolina. So. Pe pero
Oo. Tsaka siyempre siyempre invisible ka. Pagsakay mo ng eroplano, 'don 'don ka talaga pu-puwesto sa ano sa cock sa cockpit, kumbaga. Mukhang mga piloto. Oo, 'di ba?
Oh. Oo chance mo na 'yon, eh. Oo, tabi ng piloto. Ikaw? 'Di ba na kanina nagbigay ka na ng ano, dalhin mo siya sa hindi maganda tapos hanggang sa patungo sa magandang ano, um, gagamitin mo 'yong kapangyarihan mong gano'n. Eh, paano mo namang gagamitin 'yong kakayahan hindi makita upang makatulong sa iba, gano'n ba? Katulad ng sinabi mo kanina?
Oo. Oo. Um, oo, siguro gano'n din. Pero, ah, kung halimbawa na lang siguro na hindi ko gagawin 'yong masamang part.

Um, siguro isa pang bagay para makatulong din ako sa iba, <sniffs> eh, yung papasok ako dun sa alam mo yung parang s dun sa tawag dito, sa kung sa napag-usapan natin kanina kagaya ng sa kulungan. Kunyari merong isang taong nasa ano na, death-row, ganyan. Siyempre ano, para makatulong naman ako, imbestigahan ko yung ano niya, yung yung kaso niya kasi hindi naman ako nakikita eh. So, tu titignan ko yung mga bagay kung saan siya, kunyari, ah, krimen. Tutulong ako dun sa, ah, pag-iimbestiga, kung sino yung taong nakasalamuha niya since hindi naman ako nakikita. <gasps>
Oo. Oo. Yung kaso, 'no? Oo. Oo. O pwede 'di ba ano, pwede mo ring gawin siguro ano, ah, 'di ba, hindi ka naman nakikita. For example, yung taong gusto mong tulungan, sa palagay mo eh, inosente. Eh, yung nagkun ah, yung nagpakulong sa kanya, eh, pwede mo yung sundan tapos magdala ka ng cellphone, 'di ba, ire-record mo yung mga voice nila or magvi-video ka, ba, na parang whistleblower kumbaga, 'di ba? Oo, oo, 'di ba? Tama-tama, 'di ba? Magaling-magaling-magaling. <chuckles>
Oo, yu yun, ganun. Tama. Oo, 'di ba? Oo, at least makakatulong ka dun sa isang tao, 'di ba? Oo. Eh, ano ano na naman ang ano, ang mga etikal na konsiderasyon sa paggamit ng kakayahang hindi mak na hindi makita?
Ak ah, hindi makita. Ako siguro, ah, sa tingin ko, ah, sa mga etikal siguro, ah, siyempre, yung privacy.
Oo.

Tsaka oo, 'di ba? Kasi kung yung iba eh, 'pag invisible pupunta sila sa wardrobe ng mga artista na fan talaga nila, 'di ba favorite nila, yun. Manonood dun na nagbibihis yung mga artista nila, 'di ba. May mga ganong bagay pero, um, siguro ano, mas, okey siguro na magbigay ka talaga ng privacy mismo, kahit although na ya may kakayahan ka, hindi maki hindi ka makita, 'di ba? 'Tsaka siguro ano, um
Tama naman. Oo. Oo. Tama. Oo. Sang-ayon naman ako diyan.
Siguro ah siguro yung ano, ah pag ma-manipulate. Kasi, ah, pagpalagay natin sa sa eleksyon ngayon gano'n. So, since invisible ka, pwede mong manipulahin yung system, 'di ba? Na hindi nila nakikita, 'di ba? Hindi nila alam. So, parang maglalagay ka talaga ng ano dun, ng ethical na consideration. Oo. Kasi siyempre, nakakaapekto din yun sa pangkalahatan eh, na kung ganun yung o 'di ba. Kaya kung yun yung gagawin mo,'di ba? Parang kumbaga, sasabihin nating, trip mo lang yun, pero siyempre malaking epekto din yun sa, ah, ating bansa kung ano man, 'di ba. Tsaka nga di ba ika nga, sabi ni ano ni sino yun? Yung
Oo. Oo. Oo. pa pu-puwede rin. Oo. Pangkalahatan, tama. Oo. Oo. Sino?
Basta may s line na, "With great power comes great response" Oh, 'di ba?
"Comes with great responsibility." sabi ni si Spiderman yata yan eh, si Superman. Oo, pero tama naman. Ta ah, sumasang-ayon din naman ako diyan. Pero sa akin din naman, yung ethical na paggamit ng kakayahang hindi makita, eh siguro, um, sabihin na natin yung mga, tawag dito? Na dapat nating hindi gawin ako, kagaya ko na, tawag dito? Yung mga dapat nating hindi gawin na, um, pambabastos. Kunyari sa mga ganyang larangan, 'di ba? Kunyari eh siyempre may kakayahan kang hindi makita, siyempre, um, ayaw mo naman, um, gawin yung mga bagay na o pagsamantalahan yung kakayahan mo para gawin yung mga bagay na hindi magaganda. Gaya ng pambabastos, kagaya ng, um, ayun yung mga bagay na mag si nagiging parang krimen, yung gano'n naman sa akin.
Ah, si Spiderman? Oo. Ah. Oo, Toto Mm. Oo. Oo. Tama, tama.